Bạn ơi, hổng biết á nha, bạn có thường chú ý đến cái ánh sáng trong nhà á, ảnh hưởng như thế nào tới mình hông?
Wow! Ánh sáng á thì nó rất là hay, nó ảnh hưởng tới, à, cái tâm trạng và cách mình suy nghĩ. Đặc biệt á là trong nhà mà có cả cái sự phối hợp giữa ánh sáng tự nhiên nè và ánh sáng nhân tạo nữa đó thì nó sẽ giúp rất là tốt cho cái tâm trạng của mình nha.
Ừm. À. Ừm, có nghĩa là mình sẽ kết hợp cả ánh sáng tự nhiên với lại ánh sáng nhân tạo luôn, đúng hông? Vậy thì hông biết hết nha, bạn có một cái ví dụ cụ thể nào hay là cái câu chuyện cụ thể nào về cái việc mà ánh sáng ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của bạn luôn hông?
Ừm. Ờ, thực ra là mỗi buổi sáng nè thì, ờ, mình, ờ, ờ, mở thay vì mở đèn đó thì mình sẽ mở cái, a, cửa sổ ra mình ngắm nhìn cái thiên nhiên. Tại vì á nha, ừm, sau mỗi cái giấc ngủ á, thì não của mình được tiếp xúc với nắng mặt trời thì nó sẽ, ờ, được kích hoạt cái, a, cái sự, ờ, hệ tuần hoàn này kia nè và não cũng sẵn sàng cho cái ngày mới. Thì mình thấy là mỗi ngày á, nhìn ra ánh sáng hay là tiếp thu ánh sáng thì nó có nhiều năng lượng hơn kiểu vậy đó bạn.
Ừm. À ha. Ừm. Hay ha. Ừm, vậy thì á, ờ, cái ánh sáng khi mà bạn tiếp xúc vào buổi sáng thì nó sẽ ảnh hưởng tích cực á đến, gọi là, cái tâm trạng cả ngày của bạn luôn, đúng hông? Vậy thì bạn có một cái ví dụ nào về cái sự tích cực hông? Ủa, tiêu cực không bạn?
Ừm. Thật ra là tiêu cực hiện tại thì chưa có. Ví dụ như là ở những cái nhà mà, ờ, thiết kế mà cái ánh sáng mà buổi sáng nó không có phù hợp, ví dụ như là mình đang quay ra hướng đông hay hướng tây nhiều quá đó thì, ờ, chưa có những cái giải pháp mà nó phù hợp để mà, ờ, chắn ánh sáng thì nó chiếu vô trong lúc mình ngủ á, thì nó hơi phiền nhiễu với cái người sử dụng thôi. Còn đối với nhà mình á, thì hiện tại là, ờ, ánh sáng tự nhiên thì chưa có tiêu cực lắm ha.
Ừm. Ừm, đúng đó. Ừm. À, nói chung á là cũng chưa gặp cái tình trạng là bị tiêu cực ha. Vậy thì á, giữa cái ánh sáng tự nhiên với lại ánh sáng nhân tạo á thì bạn sẽ thích cái ánh sáng nào hơn?
Ừm. Thật ra là tùy buổi thôi. Ví dụ buổi tối thì làm gì có ánh sáng tự nhiên, cho nên là mình cũng phải sử dụng ánh sáng nhân tạo để làm cái phòng mình đẹp thôi. Chứ nói về cái thời gian sử dụng trong ngày thì cả hai đều có cái công năng khác nhau, cho nên là cũng rất là khó so sánh cái việc mà, ờ, cái nào thích hơn hay là trong thời điểm nào thì, ừm, mình phải xài một nó khác nhau chứ ha.
Ừm. À. Ừm. Đúng rồi, cũng đúng đó nha, thì hai cả hai có sự khác nhau mà. Vậy thì á, ờ, nếu mà cái sự khác nhau như vậy á, thì bạn có cảm giác là nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của bạn cũng khác nhau luôn hông?